آآ بُصّ، هو أنا نِفسي أنزِل آآ، يعني أنا وأهلي في مصر ننزِل أيام العيد عشان خاطر نصلّي العيد هناك والأجواء بقى والشوارع والزينة وال والصلاة وكده، الحاجات جدًا، جدًا، لأنه هنا آآ يكاد يكون ما فيش أي حاجة من الحاجات دي كلّها. آآ يعني حتى بُصّ أنا عايشة في دولة أوروبية، أوكي، عايشة في البرتغال، تمام، فهُم هنا ما عندهُمش الأجواء بتاعتنا آآ زي مصر. أكيد طبعًا ما فيش. ولو فيه جوامِع فهُم بيصلّوا آآ ال يعني أكتر فئة مسلِمة هنا منتشِرة اللي هُم ج جماعة شرق آسيا، أوكي، فطبعًا صلواتهم مختلِفة عنّنا، طريقة صلاتهم غريبة، مش عارفة بيصلّوا إزاي بصراحة. وهي كانت مرّة رُحت لأ، على فكرة بجد والله العظيم هي كانت مرّة رُحت
الأجواء دي أنتِ مشتاقة لها أوي يعني. تمام. اهم. كويس. أكيد. تمام، تمام. <giggles> تمام <giggles> لأ، أصل أنتِ قُلتِ طريقة آآ، يعني <giggles> أنا بيتهيّأ لي يعني بيعملوا نَفس كلّ حاجة يعني، بس بس أنتِ بتقولي مختلِفة خالص. تمام.
<chuckles> آآ لا، لا، لأ، لا، لا، آآ بي بي مختلِفة تمامًا، يعني الش الشيخ أخّر ركعة وغيّر ركعة و <tsk> وحاجات غريبة. سِتّات واقفين بيصلّوا نُص كُم وبتاع، فلأ ثقافتهم ما أعرفش غريبة وإزاي وما أعرفش بصراحة. فما حبّتش خالص الأجواء، وكانت زحمة وكَتمة وكلّ حاجة وِحشة، ز غير عندنا في مصر، وغير بقيّة الدول الأوروبية بصراحة، فما حبّتش العيد هنا أوي. يعني. امم.
ياه! اهم. تمام. اهم. تمام. طيب، ي يعني يعني دي أكتر حاجة أنتِ حانّة أو حاسّة بشوق ليها، إن أنتِ نِفسِك تنزِلي مصر في ال في جو العيد دوّة، وتقضِيه هناك. طَب أنتِ طيب، طَب أنتِ إيه اللي مانعِك على الموضوع دوّة؟ يعني، أنتِ ما عندكيش وقت إن أنتِ تنزِلي في وقت العيد؟
امم. فعلًا ده حقيقي. آه صراحة آه، ما مش بتيجي فرصة يعني، مش بيكون مترتِّب خالص للموضوع، ف فما بيحصَلش ما بيحصَلش نصيب يعني، مش بتيجي فرصة.
طَب خلّيني أرجَع أسألِك بالنسبة للأكل. أنتِ في وصفة أخدتيها من العيلة أو من م من والدتِك بتعمليها ومحافظة عليها إن أنتِ تعمليها كلّ فترة؟ وصفة أكلة معينة؟
مش ب امم. امم. أ آآ صراحةً لأ، ما فيش حاجة أنا باعملها كلّ فترة، بس أنا في حاجة ماما علّمتها لي على فكرة.
اللي هي؟
آآ الفطير المشلتِت.
امم. إيه ده؟! يعني أنتِ كمان بتعملي فطير مشلتِت! وبرضه طاجن البصل باللحمة مش عارفة تعمليه؟ ده دي <laughs> ده الفطير المشلتِت بيتهيّأ لي اللي أنا باسمَعه، صعب جدًا، مش سهل يعني.
أيوة. آه، مخبوزات كمان. <chuckles> آآ لأ، يعني مش صعب أوي بصراحة، علي أسا يعني خفيف، لأنه يعني مش باعمله زي الفطير المشلتِت بالضبط، بس بييجي معايا خفيف.
امم. أومّال، يعني مش زي يعني بيطلَع فطير مش مشلتِت ش أو مشلتِت شوية يعني؟
آمم آآ، مش زي اللي بنجيبه في مصر مثلًا. آه، يعني مش زي بتاع مصر.
امم. بيبقى فطير مشلتِت بس مش أوي. <giggles> بجد أنا استمتعت بالكلام معاكِ، كان آآ، حديث شيق جدًا، وإن شاء الله نتكلّم تاني. شكرًا.
<laughs> أكيد هنتكلّم تاني، أنا كمان استمتعت بالكلام معاك. شكرًا لذوقك.

ما مش عارفة بصراحة ب إزاي وما جرّبتش إنّي أدوّر، وما فكّرتش أصلًا أدوّر أعرف إزاي الطريقة، ف يعني باستنى لمّا أروح عند أهلي ماما بتعملها وخلاص وتبقى جميلة، بس أنا باعمل حاجات سهلة يعني.
اهم. طَب خلّيني، خلّيني أسألِك في أكلة أو آآ حلويات أو حاجة معيّنة بتفكّرِك بقى في العيد مع عيلتِك؟ يعني بفترة آآ الأعياد مع عيلتِك عيد معيّن؟
إمم. اهم. آمم بُص هو إحنا في العيد عيد الفطر تقريبًا اللي هو العيد اللي بناكل فيه كحك وبسكوت صح؟ آه آآ آآ لأ، مل بيتهيأ لي العيد اللي فات؟
تمام. تمام. لأ، أنتِ مش متأكدة تقريبًا تمام. إمم. <chuckles>
أنا م أصل أنا باتلخبط في أساميهم <chuckles> أصل ع وفي أصل هُم بيقولوا العيد الصغيّر والعيد الكبير فده بيلخبطني بيخلّيني بقى و أدخّل ال الاسمين في بعض.
تمام، تمام.
بس ماشي هو عيد الفطر هو اللي بتاع اللي بناكل فيه كحك وبسكوت أيوه، عيد الأضحى بنضحّي فيه ماشي قشطة تمام بُص آمم
تمام. تمام. <laughs> لأ، قشطة كده تمام. مُثنّى.
<chuckles> افتكرت، افتكرت آآ بُص ال امم ال الكحك والبسكوت إحنا بنجيبهم من برّا أوكي؟ بس برضه أنا وماما بنقعُد نعمل مع بعض شوية حاجات كده خفيفة يعني كيلو مثلًا 2 كيلو maximum يعني ماكناش بنكتّر بس دي بيكون ليها
تمام. آه، يا دوبك 2 كيلو يعني آه، هي الحاجات دي على فكرة ما بتوزنش خالص يعني، يعني 2 كيلو ده كمّية يعني.
آه، أ أ على فكرة على فكرة لأ، أصل، أصل <laughs> افهمني، افه هابرر خلّيني أبرر طيب لأ، هُم فعلًا لمّا بيتعملوا بيكونوا كمّية بسيطة خالص يعني مش بيكون حاجة كتير على فكرة.
يعني <laughs> برري اتفضلي.

آآ على فترات قريّبة من بعضها، مش مش بعيد. يعني مش
وكل العيلة والأهل كانوا بيحبّوها والّا أنتِ كان زيادة شوية عنهم؟ خ عن إخواتك وعن عيلتك؟
آآ لأ، هو ك كُلّنا بنحبّها، كَلّنا بنحبّها جدًا كمان، بس أتوقَّع يعني حاسّة أنا زيادة شوية، لإنّه يعني باموت فيها. أنا وأخويا، عارف أنا وأخويا إحنا يعني إحنا أكتر اتنين في البيت بنتجنّن لمّا نعرف إن فيه تَقْلية، أوه، يالّا بينا. <laughs>
<laughs> ده أنتم كنتم بتتخانقوا عليها فعلًا يعني.
يعني بصراحة آه، وإحنا صغيرين بقى. <laughs> بجد عامةً.
طَب طَب قو آآ ف آآ آه، طَب كلِّميني عن الطقوس بتاعتها، يعني آآ بتقعدوا على الترابيزة، مين بيقعد جنب مين، آآ مين اللي بياخُد المَناب الأول؟ هل هل بيبقى فيه طاجن لكل واحد والّا هو طاجن كبير وبتقسّموه عليكم؟
آمم بُص، هو أحيانًا بيكون آآ طاجن كبير وأحيانًا بيكون كل واحد ليه طاجن، بس أنا باحب إن كل واحد يكون ليه طاجن دي عشان يعني باحسّه س كده طِعِم وأ م آه، ده حاجة، وإن م يا دي الكسوف، ما كنتش عايزة أقول. <laughs> ماشي، آه، عشان بصراحة ما حدّش يمِد إيده في حاجتي، بس خلاص بقى، وتبقى حلوة أكتر، مش عارفة ليه، بس هي بتبقى حلوة أكتر.
عشان ما حدّش ياخُد حق حد. <laughs> ك كل واحد يبقى ضامن حقُّه، اللي بياكل بطيء ما يروحش في داهية. تمام. تمام، إيه تاني؟ أنتِ قُلتِ لي دي حاجة برضه، وإيه ال إيه الحاجة التانية؟
ف آآ إمم. آآ كُلّنا بنتجمَّع على السُفرة وحاليًا أنا وأخويا الصغير بناخُد ال آآ رأس الترابيزة، وبابا وماما بيقعدوا على الجَنب.
اهم. تمام. طَب إن إي إيه آه. تمام. طَب أنتم لمّا بتعملوا طواجن يعني بتبقى الطواجن كُلّها بالضبط زي بعضها؟
تمام؟ آمم آآ آه، ما بيبقاش في حاجة زيادة أو ناقصة.
ما بيبقاش فيه خناق إن الطاجن دوّة فيه أكتر شوية، فيه لحمة أكتر، الحاجات دي؟